Ну, догонять потом сложнее. Е особенно, если у тя график соревнований идёт, то у тя всё сбивается. Обычно там, если серьёзные соревнования, то у нас были сборы, э, до этого там неделю или 2, а, очень интенсивных тренировок.
Мгм. Ну да. Ага.
Вот, но сейчас, из-за того, что у меня в детстве такая такой был опыт, э, я уже дошла до того, что, о, <chuckles> Семён Семёнович, а мне же, у меня же отлично у улучшается настроение после этого. Вот. В детстве там закрывались какие-то другие факторы, да, там социализация, там у меня была своя группа людей, с которыми мы тренировались.
Ага. Так. М, то есть это была ещё и эдакая возможность, э, примкнуть вот к какой-то группе социальной? Мгм.
Там были какие-то Да, да, это очень для детей очень важно, и, собственно, ходить во всякие кружки- это одно, да, чтобы там что чему-то учиться, но очень важно ещё и социальные связи на уметь налаживать, потому что ты тогда только начинаешь себя идентифицировать с этими людьми, и с, там, с занятием с этим и так далее, да?
Да, конечно. Ну да, конечно, конечно. Мгм.
Вот. Но из-за мы помимо этого ещё много путешествовали. Нас, э, когда ты
А, то есть это вот именно с соревнованиями получается? Ага.
Да. Когда ты хорошо играешь, то тебя зовут на соревнования. Вот, и мне приходилось ездить на соревнования где-то, ну, раз в месяц, раз в 2 месяца, очень часто.
Мгм. А тебе это приносило удовольствие или это для тебя уже было чем-то утомляющим?